Э, да, вот это что-то, ну, м то есть, э, они ну, как купальник, да, то есть. И вот я одела этот купальник, получается, и эти высокие джинсы, это что для меня непривычно, а, потому что я всегда в оверсайзе. <swallows> М, то есть у меня, э, всех худи точно так же на размер на 2 там больше и практически вся одежда у меня там, э, какая-то там с черепами, <laughs> да, там
Мгм. Да. Мгм. Мгм. Да-да. М, ну, всё-таки видишь, ты сохраняешь индивидуальность. Не просто ты замученная женщина какая-то. <chuckles> Наговорила на себя.
Чуть-чуть чуть-чуть, да. Да, а, э, то есть у меня любимое даже худи есть, это там, э, мёртвая невеста. <smacks lips> Э, кстати Д да. <chuckles> И есть ещё, там, э, а, другая, типа любимая. Там, получается, мёртвая лошадь, и на ней смерть сидит.
О. <chuckles> Сильно. М. Да уж. <chuckles>
То есть, ну, такие футболочки там, свитерки там, худи у меня остались. А, это именно, м, то есть вообще как-то не мой стиль, это был более такой элегантный. И муж так сра А, я ещё, кстати, волосы распустила, э, накрутила. Э, мы вчера в ресторан с ним ходили.
Мгм. Мгм. Круто.
И он даже так сказал, говорит: "Ничего себе, то есть ты как-то так изменилась".
Мгм, мгм.
Говорит х Ну, он сказал, что: "Хорошо выглядишь". Говорю: "Спасибо". Так приятно было. Да.
Классно же! Да, да. И без всякого платья смогла красиво выглядеть, и при этом и джинсы удобные, наверное, правда?
Нет, джинсы реально классные такие, то есть высокая такая посадка там, да, ну, вы выше пупа. Ну, реально очень классно.
Мгм. Мгм. Понимаю, да. Мне тоже нравится, когда вещь и удобная, и красивая, а не только красивая.